Es indescriptible su perfección. <chuckles>
Es indescriptible. O sea no, no, no, no. Es una mujer. Ps para empezar, está alta, eh, ella es española, empezó su carrera en México, canta muy precioso, tiene un tono muy raro en mujer.
Okey. Ujú.
Eh el el el visual que ella tenía, yo soy una persona bastante visual, entonces, yo me acuerdo que el tono que ella usaba, era el cabello bicolor.
Okey. Ah, okey, okey.
Ella usaba el cabello rubio de la izquierda, y de la derecha, lo usaba completamente negro, ¿no?
Ujú.
Entonces, era los ojos verdes, no, no, no, no eso es.
Algo mara <chuckles> sí, sí, algo maravilloso. <laughs> Ajá.
Increíble, increíble la mujer esta, sí. Entonces, en el video este, pues sale mm, pues, sale muy arregladita, muy peinada, esa es otra cosa. La la la la, ¿cómo se llama? El cabello, lo usaba muy largo ella.
Ujú. Sí. Okey, okey, claro.
Sí. Y y creo que originalmente esta canción esa canción de las campanas del amor, eh, fue cantada por
Ujú.
Ah, ¿cómo se llama este grupo de Ana Torroja? Oh, Mecano, Mecano, Mecano. Sí. <laughs> Sí, este, Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano.
<clicks tongue> ¡Ah, okey! Sí, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. <laughs> Ajá. Sí, sí, sí.
Que esa canción originalmente es de ellos. Y fíjate, curiosamente, en ese video musical eh, usan, este, stop motion, pero con imágenes de la banda, o sea, está está bonito el video, está está bueno.
Okey, sí, sí, sí. Ujú.
Y, incluso ellos interactúan ahí con los monitos, y todo, está está inte curioso. Sí.
Sí, sí, sí. Claro.
Pero, pero no, Mónica Naranjo es
<chuckles>
hizo lo no otra cosa que no, no, no, o sea, completamente diferente, ¿no?
Sí, o sea, de de por sí, la la canción original, pues, ya ya era buena, ¿no? Tal vez, pero
Sí, o sea, sí, pues, la canción la escribió, este, José María, si mal no recuerdo
Ujú.
eh, y ese esa e esas campanas, ¿no? Esa es la metáfora, vaya, de no, pues, no, no tanto como de que una boda, o algo, ¿no? Es como que está ah, este este deseo de amor que no se concreta, ¿no? Co como que es un secreto, vaya
Ajá.
eh, as así, lo así es el el tonito de la canción, y y es que, fíjate que tiene un ritmo, la la canción es muy alegre, muy movidiza, muy pegadiza, ¿no?
Okey, okey, okey. Sí, no, definitivamente la voy a escuchar. <laughs> Y el video también. O sea, sí, sí, sí. Claro, la la experiencia completa, dices tú. Ajá.
Pero, <laughs> no, tienes que ver el video. <laughs> Sí, el video, sí. Ajá, entonces, pero, la letra, ¿sabes que es agridulce?

¡Uy! <laughs>
Ese, señor, es el mejor álbum de la música, a pesar de que esta canción de Mónica Naranjo es mi favorita, Timbiriche VII, el álbum tiene las mejores canciones de cualquier álbum.
No, no, no. O sea, completamente. <laughs> Completamente me me sorprendiste con esa respuesta, ¿eh?
O sea tiene Rompecabezas, tiene Besos de ceniza, Con todos menos conmigo, Mírame. Tiene No, Si no es ahora, No seas tan cruel, eh, Mágico amor, Más que un amigo, ¡ah, me faltan 2! <laughs> Pero bueno, de o sea, si las conoces, ahí está. Si no, te invito a que las escuches porque, créeme, Timbiriche VII es el mejor álbum, ¡de verdad! De la música.
<laughs> Estoy estoy de acuerdo contigo por una razón. Creo que lo podemos convertir como el mejor álbum por el simple hecho de que mínimo cualquier persona del país se sabe una de esas canciones, ¿eh? <laughs> Sí, sí, sí, justamente, de menos el coro y de menos sabes o la reconoces, de menos sabes específicamente que es de Timbiriche. <laughs> No, pues nada, hermano. La verdad, mira, qué qué qué impresionante, ¿no?, qué impresionante cómo cómo cambia el el gusto musical y sobre todo, pues cómo cómo puede ir así, como que tergiversándose es muchísimo y, pues, ser como que hasta totalmente distinto, ¿no? Porque, pues, es lo que te digo, o sea, cómo pasamos de de de de Pantera a Mónica Naranjo, ¿no? <laughs> Sí, sí es como que hay un salto bien raro. Pero, sin embargo, pues, claro, es bueno que que tengas esta afluencia y que tengas este este gusto musical, pues, adquirido a lo largo del tiempo y que, pues, también que no lo veas como algo malo, ¿no? O sea, que no sea como este este asunto del famoso gusto culposo, ¿no? Porque, pues, la verdad, ya el gusto culposo ni existe, nunca existió, na <laughs> No, pero, pues, nada, hermano, la verdad es que con esta recomendación me lle me voy. O sea, ahorita mismo me voy a ir a escuchar esta canción completamente. Y y pues nada, hermano, muchas gracias por compartirla, muchas gracias por por tu energía, sobre todo por cómo me cuentas esto. Y pues nada, espero que sigas con esta canción más tiempo después.
Ajá. Así es, ¡así es! De menos el coro, ¿no? O sea <laughs> <laughs> Así es. <laughs> Mm, sí. <laughs> <laughs> Y con <laughs> Sí. No, no existe. Nunca existió, jamás. Sí. <laughs> <laughs> Sale, ¡chao!